Kak, menurut Kakak, perlu nggak sih kita menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan sama kehidupan pribadi? Dalam artian kehidupan pribadi itu bisa soal keluarga, soal kesehatan diri sendiri, sama kesehatan mental gitu?
Iya? Iya, kalo dari saya penting sekali, eee, Mas ya. Karena ya gimana ya, kerja itu dan kehidupan pribadi, kalau menurut saya itu betul-betul bertolak belakang ya kan, kehidupan kerja heeh, kehidupan kerja di situ kita ada, eee, ada kewajiban yang lain di kehidupan pribadi ada kewe kewajiban yang lain yang dua-duanya itu berbeda, Mas. Mhm.
Oh gitu? Betul. Oh, iya iya iya, terus, eee, pernah nggak sih Kakak mengalami, eee, keseimbangan kehidupan kerja sama kehidupan pribadi itu, mmm, jadi kurang seimbang, gitu?
Iya. Ya, oke. Jadi, eee, di sini kan, eee, kalau dari saya seimbang itu istilahnya gimana ya? Bukan bukan dari bebannya Mas, bukan dari beban ke sana itu lebih, eee, berat jadi, eee, yang di satu lagi jadi enteng gitu kan. Jadi di sini lebih ke apa ya, lebih ke bagaimana kita, eee, mendalami di dua sisi itu Mas. Jadi saya ini kan, eee, saya ini orangnya gampang ini ya, gampang terbeban gitu kan, jadi kalau ada tekanan da di kerjaan gitu, misalnya dari atasan atau misalnya dari, eee, target pencapaian gitu, jadi saya nih, eee, sering merasa gimana ya terbebani, kemudian, eee, kalau saya mikir ke situ, eee, dada saya itu sering sesak gitu kan. Eb padahal napas, eee, lancar-lancar aja gitu Mas kan, tapi kan terasa gitu seperti tertekan gitu. Nah, eee, di situ pun, eee, sepertinya saya merasakan, eee, saya orang yang nggak cocok untuk kerja di, eee, di dalam bidang yang, eee, ada apa ya, ada target, eee, harian gitu kan, ada target misal pencapaian mungkin saya pikir saya ini lebih cocok untuk kerja yang, eee, ada fleksibilitas dalam waktu kerja gitu Mas atau dalam target pencapaian.
Iya iya. Oke. Iya. Paham paham. Oh, iya iya iya, heeh. Oh gitu, berarti, eee, kalau mis kalau berdasarkan cerita Kakak tadi ini, berarti Kakak malah lebih concern ke soal kesehatan mental ya? Ya gak sih, Kak?
Heeh. Iya. Iya, betul sekali, kesehatan mental.
Oh gitu. Terus, eee, berarti Kakak pernah mengalami sesuatu, es bukan sesuatu ya, mengalami pekerjaan atau mengerjakan tugas di kerjaan Kakak yang membuat Kakak, eee, secara mental jadi kurang stabil, gitu?
Iya. Iya. Iya. Eee, pernah pernah. Eee, jadi ini menumpuk ya, eee, masalah mental ini sebenarnya kan menumpuk dia. Eee, pertama dari kecil kecil terus kalau kita nggak salurkan gitu kan, jadi akhirnya kan, eee, gimana ya, eee, di dalam kepala kita, eee, menekan menekan terus sampai akhirnya bisa meledak, gitu kan. Kalau misalnya masalah di pekerjaan memang, eee, ini yang menjadi pelajaran dulu, eee, bagi saya kan, jadi sekarang saya nggak lagi ke situ. Jadi dalam pekerjaan saya itu, mmm, ada beban target pencapaian ada, dulu kan karna saya pekerjaan saya di bidang apa ya, siklus tahunan, eee, bukan, di eee, jadi pekerjaan saya adalah, eee, me mendampingi penyaluran APBD ya kan. Jadi APBD itu kan tahunan ya. Eee, nah, eee, penca penyaluran dan penyerapan anggaran itu kan ada batasnya sebelum anggaran itu apa ya, hangus gitu kan. Nggak bisa dipake lagi dan akhirnya melimpah ke tahun depannya lagi. Kan numpuk-numpuk terus Mas, kan? Jadi di situ ada masalah juga di target pencapaian, kemudian dari tim kerja pun, eee, sepertinya nggak mendukung, kemudian dari atasan pun, eee, terus menekan gitu kan. Tanpa tanpa melihat, eee, kita sebenarnya kerjaan kita menumpuk dan anggota nggak support, dan anggotanya pun, eee, sedikit gitu Mas.
Oh gitu. Iya, paham. Baik, iya iya. Sales? Bukan? Oke oke. Oke. Iya iya iya. Betul. Iya iya, paham. Oh gitu jadi memang, eee, kalau kalau dari pe cerita Kakak sih aku nangkepnya berarti memang target-target ini yang bikin Kakak tertekan ya?
Iya. Iya. Iya, iya didep
Plus, eee, plus, eee, orang-orang di kerjaan Kakak juga mungkin di saat itu juga kurang bisa memahami situasi yang pokoknya nggak mau tahu harus, kejar target, target, target, gitu ya?
Betul. Betul. Iya betul sekali.
Oh iya iya. Itu berapa lama tuh Kak? Sampai akhirnya Kakak menyadari, kayaknya aku udah mulai tertekan deh, aku udah mulai secara mental kurang stabil nih gara-gara kerjaan itu berapa lama Kak? Terus gimana Kakak mengatasi hal tersebut?
Ya baik, eee, nah, eee, kalau berapa lama ya, eee, kira-kira, berapa ya? Kira-kira, bertahun-tahun ya kan ke karena kalau saya ambil 1 titik itu saya, saya nggak bisa ambil 1 titik tapi kalau bisa, eee, kita ambil, eee, kira-kira kan itu dalam kurun waktu mungkin 5 tahun dia dia perlahan-lahan, dan akhirnya mulai apa ya, bikin apa ya, tekanan-tekanan tertekan, akhirnya, eee, pekerjaan itu kita apa, kita abaikan gitu kan kadang pekerjaan itu sampai kita tinggalkan kalau kita mikir, eee, pekerjaan itu, besok-besok ajalah besok ajalah, ah, kan targetnya masih jauh, yang akhirnya targetnya jadi jadi dekat gitu kan? Nah, eee, pertanyaan ke-2 dari Mas, eee, bagaimana saya menyikapinya, eee, sebenarnya, dari pertengahan dari, misalnya saya mulai tertekan, dari, saya udah mulai merasa itu dari 3 tahun setelah itu kan. Dari 3 tahun itu saya mulai, mmm, apa ya, saya muj mulai mencari pijakan baru, ya kan, di bidang karir. Nah, eee, saya cari baru tapi juga, eee, saya kan di situ masih kerja, jadi, eee, untuk mengurangi, eee, tekanan itu dan, eee, sekedar apa ya sekedar mengalihkan pikiran saya dari beban tugas itu sekaligus, eee, refreshing gitu kan saya menyelami, eee, hobi saya gitu Mas hobi saya kan, eee, musik, main musik dan main video game Mas, itu dia.
Oke. Iya iya. Mhm, iya iya. Iya iya, paham. Iya iya. Oh wow. Oh gitu. Berarti, eee, punya hobi untuk menyalurkan ini ya, stres ya, stress release-nya di hobi, gitu.
Menyalurkan stress dan menyalurkan bakat Mas.
Oke, terus ini Mas, eee, tadi kan selain dari tekanan soal target ya.
Iya.
Apakah juga terjadi misal nih biasanya kan, eee, kantor kan, kadang kalau di grup WhatsApp gitu, atau ngasih ngirim email gitu kadang, belum jam kerja mungkin jam 5 pagi sudah banyak, eee, grup WhatsApp yang masuk gitu chat-chat di grup WhatsApp yang masuk, atau udah ada email tugas ini itu segala macam, itu juga kejadian nggak di Mas, waktu kemarin, di tempat kerja yang kurang cocok itu?
Iya. Mhm. Iya. Hmm, betul betul. Oke, oke nah, eee, pekerjaan saya ini, eee, sebenarnya, eee, apa ya, kapan kapan ada, pekerjaan, kapan pekerjaan memanggil, jadi di situ kita kerja ya kan. Jadi kalau email-email atau WhatsApp-WhatsApp itu, memang ya, hampir tiap hari itu sering muncul, tapi, di situ, eee, email itu sekedar mengingatkan aja, atau, eee, koordinasi bahwa, eee, targetnya, eee, di bulan ini kan. Nah itu misalnya, karena kita nggak ada target, eee, misalnya harian gitu kan, dalam 1 hari harus harus mencapai ini tapi kita ada target, target besar memang kan target bahwa anggaran itu harus selesai, harus tersalur, di bulan ini. Jadi, kalau email atau WhatsApp-WhatsApp e itu memang ada, tapi, eee, sifatnya cuma untuk mengingatkan, e reminder, dan sifatnya koordinasi, gitu.
Ya. Ya iya. Reminder. Oke. Oh iya iya berarti memang, eee, lebih ke, beban kerjanya ya yang bikin stres gitu, oke terus, eee
Iya, iya betul.
pernah nggak Kakak mencoba untuk, eee, membicarakan hal ini ke teman, atau bahkan, membawa ke profesional gitu, untuk, eee, psikolog mungkin untuk untuk untuk masalah, ya ini tertekan di kerjaan ini karena itu kan pasti stressful banget ya sangat-sangat stres ya dan dan numpuk karena stres itu.
Ya. Ya. Betul. Betul. Ah, ya ini ini memang tantangan buat saya kalau untuk sharing, eee, sharing apa ya, masalah permasalahan beban kerja atau masalah mental, ini betul-betul tantangan bagi saya, karena saya orangnya, eee, kurang bersosial, saya orangnya introvert gitu kan. Jadi, e
Pernah nggak Kakak mencoba? Iya iya. Oh gitu, berarti memang dasarnya kurang suka cerita ya?
kurang suka cerita. Mungkin memang dari dulu saya memang, eee, dari masa kuliah itu saya memang sudah merantau, ya kan, udah, biasa sendiri-sendiri gitu kan, apa-apa saya lakukan sendiri. Jadi kalau ada, mmm, misalnya masalah, itu solusinya saya cari sendiri. Nah, makanya, eee, saya kan, eee, ada ini ada masalah, bahwa keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi saya ini udah mulai, eee, nggak seimbang, gitu kan. Jadi, eee, saya, eee, refleksi juga kan, saya refleksi melihat bahwa, eee, apakah itu worth it? Apakah itu memang berharga kita sebegitunya kita kerja? Eee, apakah tidak sebaiknya, ada waktu-waktu bahwa, eee, kita bisa, apa ya mengistirahatkan pikiran kita di, eee, di bidang lain atau di aktivitas lain, eee, nah saya pertama refleksi Mas itu dia pada akhirnya saya balik ke hobi musik saya kemudian saya suka main game itu pun main game-nya online, online di situ saya pun bermain bersama orang artinya saya blu pun mulai membangun, mmm, eee, aktivitas sosial juga di situ kan, nah di situ dia Mas, jadi intinya refleksi itu Mas kalau di saya.
Oke, iya iya. Oke, iya iya. Iya. Iya. Iya iya, paham. Oh gitu ya? Tapi di tengah tekanan di tengah tekanan dulu waktu kerja di tempat yang sebelumnya yang Mas merasa nggak cocok ini, itu sampai mempengaruhi keseharian Mas nggak sih? Kayak misal, eee, jadi kurang, jadi nggak suka makan jadi nggak nggak nggak berminat untuk melakukan apapun atau gimana?
Iya. Iya, baik. Iya, eee, yang pasti, eee, yang paling berpengaruh dari beban kerja itu bukannya saya jadi rajin saya jadi malas gitu kan. Jadi setiap saya mau tidur malam, mau tidur, saya selalu terpikir, "Besok nih, mau ngapain?" Gitu kan, eee, terus ini target deadline itu makin dekat makin dekat jadi saya, eee, terbeban, gitu kan. Tidur pun jadi kayak mana ya, jadi nggak nyaman, nggak nyenyak jadi kadang ma bisa terbangun, gitu kan. Itu dia Mas.
Oh iya iya. Iya. Gak nyaman, nggak nggak nyenyak. Iya iya paham banget sih. Oh, iya iya. Terus akhirnya, eee, dengan segala tekanan yang ada dan, eee, Mas menyadari bahwa, "Kayaknya aku nggak cocok, deh, di sini." Terus keputusan apa, nih, yang Mas ambil?
Ah, iya. Kalau dari saya, eee, nggak ada, Mas, kalau dari saya nggak ada, kebetulan, eee
Oh, berarti sampai sekarang masih di tempat yang sama?
Enggak, Mas, eee, kebetulan kontraknya habis <laughs> kebetulan kontraknya habis dan, eee, habis itu dan kebetulan lagi pijakan saya belum ada di situ. <chuckles> Saya belum ada pijakan tempat lain, jadi, ya, saya sempat menganggur dan, eee, dari menganggur itu ada jam waktu yang banyak. Misalnya saya menekuni bidang musik, gitu, kan, musik saya, saya kembangkan bakat-bakat dan saya banyak habis waktu juga di main game online. Jadi mungkin, eee, kalau segi positifnya dari nganggur itu mungkin, eee, dari dari mental itu sedikit ter terisi, ter-charge, gitu, kan. Jadi itu dia Mas.
Oh, gitu. Oh, ya ya ya. Oh, oke oke. Iya iya. Iya iya. Karena, kan, udah stres selama ini, akhirnya ada waktu untuk berhenti dari paparan stres tersebut, gitu, kan.
Betul. Betul sekali, iya.
Hmm, terus, eee Pernah nggak, Mas, membicarakan masalah ini? Masalah beban kerjaan ini ke orang-orang sekitar kayak keluarga terutama, kayak, "Kayaknya aku mending next, eee, nggak mau di bidang yang seperti ini lagi, deh." Gitu?
Ya. Oke, eee, ya, kalau kalau apa, ya, saya kalau keluarga, kan, saya udah dari udah puluhan tahun mungkin, eee, saya pisah dari keluarga. Saya udah merantau, nih, saya merantau dan, eee, sampai sekarang saya, kan, masih sendiri. Jadi, eee, kalau untuk sharing itu biasanya saya dengan rekan kerja, itulah dia. Karena saya, kan, sulit untuk berkawan. Saya sulit sekali, Mas, kalau untuk berkawan. Eee, jadi, eee, yang paling terdekat itu rekan kerja, kebetulan rekan kerja itu orang yang luar biasa memang, ada rekan kerja saya atau bisa dibilang kawan itu bisa dihitung dengan 1 tangan di sini, Mas. Jadi kalau saya sharing itu, ya, eee, ke rekan kerja itu, sebenarnya. Tapi memang sampai sekarang saya masih me ada apa, ya, berhubungan, gitu, dengan di media sosial atau di WhatsApp, kami sering berhubungan. Jadi, eee, sebenarnya boleh dibilang itu kawan, rekan kerja sekaligus, ya, kan, ah, ya, begitu, Mas, sharing-nya ke situ paling.
Oh, gitu. Ya ya. Oh, gitu. Mhm, iya iya. Oh, terus ada nggak, sih, Kak, tips supaya kita bisa tetap, eee
Oh.
kerja dengan sehat secara mental dan fisik tapi kerjaan tetap, eee, beres, gitu?
Iya. Iya. Eee, pertama kita, eee, yang seperti saya bilang tadi, eee, kuncinya refleksi, Mas. Nah, kita lihat dulu ini udah udah worth it nggak sebenarnya, apakah kita workaholic, atau memang sudah tertekan di situ, nah, dari situ baru kita cari solusi lainnya, Mas, itu dia.
Ah, iya iya. Oh, iya iya, wah, menarik sekali, ya, ngobrol-ngobrol pagi ini. Makasih, ya, buat waktunya.
Iya. Iya.